あの、ま、ご旅行好きで、色んなところにも行かれたりしてるかもなあと思うんですけど、なんかどうゆった基準で旅行先選ばれたりしますか？なんか、どんなとこに行くのが好きみたい
はい。 ああ、ん、そうですね。基本、なんか、行ったことないとこ行くの好きなので、ん、なんか、あの、まあ、あんあんまりリピートで同じとこ何回も行くとか、そこも、ま、そんなにしなかったりとかしますね。なのでうーん。
うんうん。 ああ、あちこち冒険というか、新しいもの見たい、みたいな。
ん、そうなんですよね。基本的には、そ基本的にはそうかなという。それで、まあ、まあ、その時に、すうん、通るので前に行ったとこなんか行くってのはあるんですけども。
うん、うん、うん。 ああ、あ、でも、なんか、そのその塩梅分かるかもしれないです。<laughs>
うーん、ですよね。なんか、あの、ま、それが、新しいところが、ん、それが街であるか、それか自然であるかっていうのはもうほんとに、そんそん時の気分なんですけども。うーん。
はい。 うーん。 うんうん、うーん。確かに。あ、でも、なんか、私も、その、基本的に、行ったことない場所の方が多いってのはすごい一緒だなと思っていて。で、なんか、今お話聞きながら一瞬、自分の中で気づいたのが、なんか、国内で私旅行する時だと、ほんとに自然の場所を求めがちだなってのに、なんか、今ちょっと気づきました。特になんか、ここ5年、10年とかだと、こうこう、人気のすごい、なんでしょう、まあ、ちょっと人口密度高めだったり、「今や、最新のスポット！」みたいなとこには、なんか、ほとんど行かないで、とりあえず、なんか、人が少なくて、ま、人が少なくてというよりかは、まあ、自然が濃くてみたいな。自然があの
うんうんうん。 ほお、おお。 はい。 うんうん。 あ、なるほど。 うんうん。 うんうん。 うんうん。 なああ。 うーん。
豊かなところみたいなのに行きがちかもなあって思いましたね。なんかも足りてないのかもしれないですね、心の中に緑が。<chuckles>
そう。 うーん。 なるほど。 ああ、でもすごく落ち着き落ち着くというよりもそう、落ち着くし、なんだろう、あの、まあ、そういう自然のあるとこっていうと、どうしてもちょっと都市部から離れちゃうっていうことと、なんか都市部ってほとんど、割と今さいもうここ最近なんかその傾向なんか強くなってるかもしんないなと けども、どこでも大体、ん結構、似たり寄ったりになりがち
<laughs> うん。 うんうんうん。 はい。 ああ、ま、確かに、ね、開発のされ方とかもね、そうですよね。トレンドとかも、まあ、日本全体でこう、まあ、均一化されてるじゃないですけど、こうゆったところがおしゃれとか流行るみたいなのにね、似通ってっちゃうのかもしれないですね。
そうですよね。 うーん。 そうですよね。で、まあ、あの地方でまあ、しかもそれで、むむ、ま、あの、人人口密集地から離れちゃうと、結構やっぱり特色があるところがあるんじゃないですけどうん。
うん。うん。わかります。そういうなんか、普段自分がま、自分、あの、住んでるの関東で、まあ、郊外だけど別にね、田舎とかじゃなくて普通に電車であちこち出れるみたいなところに住んでる身からすると、やっぱりこう特色が強かったり、あの、自然が濃かったり、あとは珍しい文化があったりみたいなところにね、行きたく旅行ってやっぱ非日常を求めるじゃないですか。だから、おっしゃってる通り、そういったところに行きがちなのかなってね、思いますね。リフレッシュをうーん、しに行ってるんだよなっていうのを思いますね。ま、でも結構欲張ってなんかあの、行程を立てちゃったりするんですけど、あここにも寄りたい、あそこにも寄りたい、車でここまで運転したら何時間で間に合うみたいな感じでドタバタしちゃったり。<laughs>
うんうんうん。 うんうんうんうん。 はい。 うんうんうん。 ま、そうですよね、確かに。 うーん、うんうんうんうんうん。 リフレッシュ。うーん。 確かに。 うーん、うん。 うんうん。 うんうん。うん。 <laughs> まあ、車運転できてなんか、あの、どっか行けるとまあ楽ですし楽というかなんかあの、寄り道ができるので面白いですよね。
あ、そうそうそう、なんかあの、ちょっとしたね、こう公共交通機関だと乗り継いでなかなか行けないみたいな行程を組みやすいのでね、柔軟に行けるっていうのはいいですね。まあ、渋滞とかにあの、はまった時の恐怖はありますけど。<laughs> 新幹線とかならね、ないですから、飛行機とかはそういうの基本的に。うん。
うんうん。 そう。 そうですね。 確かに確かに。 うーん。ううん。 まあ、でもあの、交通きょ交通公共こ交通こ公共交通公きゅうえ、なんだ、噛んで言えないぞ。<laughs> 公共交通機関ですね、はい。だと、あの、まあ、えっと飲んでも飲酒運転になるっていうことを考えなくてもいいっていうのは楽なんですよね。
<laughs> <laughs> 交通公共機関、あれ？公共交通機関だ。<chuckles> うんうんうん。 あ。 それはそれはいいですね。じリラックスして、もうもう旅行だからっていうのでね、もうビール飲み飲みながら移動するみたいなのができるのいいですよね、新幹線とかね。
うーん。 できます。そうなんですよね。うーん。
確かに。車だとほんと、今日はここまでっていう移動を終了して宿にね、着くとかしないと飲めないのは、あの、運転手としては確かにありますね。
うーん。 確かにそうですよね。うん。
うーん。まあ、そこのどっちを取るかとか、その時のもくあの、旅行のメインの目的が何かによってね、あの、移動の、ススタイルも変わるのかなって思ったんですけなんか私つい最近それでいうと、っていうか、ま、この夏なんですけど、あの、北海道に行って、けキャンピングカーをレンタルして、それであの、回ったんですよ、北海道。まあ、回ったっても全部じゃなくてなんかあの、道東なんで東の方とかですね、網走とかの方だったんですけど、それだとやっぱり毎日ね、何時間かこう、運転するから、日中はお酒は飲めないけど、でもその運転してる時のもう何なんでしょう、風景が関東生まれ育ちの自分からするとありえないぐらいこう、広大な景色みたいな。なんで、もう運転自体がもう全く苦じゃないというか、もうむしろずっとしてたいみたいな、これがリラックスみたいな。
うーん。 うーん。 はい。 うん、ふんふん。 はい。 おお。 うーん。 うん、ふんふん。 おお。 はい。 うん。 うん、ふん。 うーん。 うん、ふんふん。 うーん。 うん、なるほど。うん。
そういう気持ちにはなりましたね。で、ま、夜お酒を飲んでって感じなんですけど。うーん。<laughs> 1日運転お疲れ、みたいな感じで。<laughs>
うん。 はい。 うんうんうんうんうんうんうん。
でも、そういう運転自体もなんか、メインのアクティビティの1つになり得るような場所だったら、めちゃめちゃありだなって思います。
うん。 まあ、それはそうですね、確かに。うん。あの、海外で運転したこととかってありますか？
うん。 海外は、ちょっと、カナカナダにちょっと住んでた時があって。何年か。その時だけ、あの、日本の免許を元に向こうでも、あの、ちょっと手続きをしてそう、それで、あの、少しだけ。でもほんと郊外、都会都心部とかじゃなくって割と郊外で、あの、緩やかに運転を <chuckles> してた時はありましたね。うーん。でもあんまり長距離は、日本にいるほど、すごい遠出する時に運転するっていうよりかは、日常生活の中でみたいな。
うんうん。 ああ。 うんうん。 切り替えてみたいな。うんうんうん。 うんうんうん。 うん、うん。なるほど。うんうんうんうんうんうんうん。 うんうんうん。 ああ、なるほど。なるほど。
うーん。海外の旅行で、運転されることありますか？
そうですね。あの、まあ、あの、住んでた時に、いき、あの、ヨーロッヨーロッパとか、あとニュージーラン、住んでた時に、ま、あの、運転は、しま日常的にはしてましたけども。うんうん。
うんうん。 なるほど。ええ。ヨーロッパだと、ね、あの、まあ、距離と時間さえ問わなければ、車で EU 圏内、ガンガン旅行出来ちゃいますかね。<laughs>
うん。 そうですね。ま、でも、鉄道も結構、あの、ちゃんとしてるので。うん。の、あ、でも、ドイツ圏内とかだともう、どうだな、あの、やっぱりあの、長距離走るの楽ですね。あれ、あの、アウト、あの、アウトバーンがあるので。あれが結構、あの、整備されているので。そんなに疲れなくても、長距離行けますね。あれは。
ああ、そっか。うんうんうん。 うん。 あ。 はいはいはいはい。あ、有名。うんうん。 走りやすい。 なるほど。そっか。ちょっとなんか、ロマンがあるなって思ってまして。その、ヨーロッパ、車で、自分のペースで、あの、ちょっと、ドライブで旅行するとか。まあ、電車も電車で、それもロマンチックだし。こう、食べたり飲んだり本読んだりしながらね、のんびりっていうのは、めちゃめちゃいいよなと思うんですけど。うーん、あでも、交通の便というかね、手段も旅行において結構ね、肝ですよね。そのスタイルが。うん、うん。
うん。 うーん。 うん、うん。 確かに。うーん。 うんうんうん。 うんうん。 そうですね、確かに。うんうんうんうん。
ん、ええ。いいな。え、じゃあヨーロッパでは、あのま、車とか、ひ、あの、電車とか関わらず、結構旅行されました？周辺の国に？
うんうん。 そうですね。ま、色々、ま、仕事も兼ねて色々なんか、行き行きましたけどね。うーん。
はあ。え、どの国、ま、あの、どちらか、ね、どちらの国に住まれたか、わかんないんですけど。旅行先としては、どこが一番好きでした？ヨーロッパの中で。
うん、うん。 うん-うん。 好きなところ。チェコ、まあ、良かったかなと思いますし。うん、あとは何だろうな、ポルトガルとか。うん、まあ、食べ物美味しいし。まあ、あの、人。
うーん。 ああ。いいですね。 え、スペインよりもポルトガルのが良かったですか？
スペインは、あの、なんか、なんなんか、ええ、なんだっけ、あの、え、バルセロナしか行ったことないんですよね。なので、ちょっと、うん、しかもバルセロナって、ちょっと文化特殊なので。あの、スペインの中でも、なんか、言葉もちょっと違うとか言われるくらいなので。あそこを基準にして、全部をスペインっていうのは、ちょっと難しいかもしんないです。
うん。 ああ、大都市。うんうん。 うん、あ。そうなんですね。 うんうんうん。 あ、なるほど。<chuckles> バルセロナと比べたら、ポルトガルは、す、良かったってことですね。じゃあ。
ん、バルセロナも良かったですけどね。でも、あ、時間がなかったから。あの、え、そんなに。もう1日、2日しかいらんなかったしっていうので。
うんうん。うん。 あ、なるほど。 うん、うん、うん。そうだったんですね。
うん。そ、ま、そう考えると、でも、言葉って結構重要かもしんない、実は。ま、どこでも、す、ん、には英語、な、大体通じるんだけども。あのそうですね。
あ。 いや、どこでもうん。 でも違いますよね。その、英語だけでヨーロッパの中を旅行するのもね。
はい。あの、やっぱり、行って話がちゃんと弾んだとかいうのだったら、あの、うーんと、ダブリンとか行った時とあの、アイルランドとか行った時の方が、やっぱりちゃんと、あああの、は話は弾むしっていうので。英語使えるから。うん、ま、母国語だからっていうので。
確かに。 うん、うん、うん。 あーあ。 英語を使えるから。うーん。 なるほどなるほど。そうですよね。まあ、アクセントぐらいですよね、壁があるとしたら。<chuckles> うん、うん。なるほど。まあ、確かにヨーロッパそうですよね。まあ、日本人が英語を使って、ヨーロッパのね、英語圏じゃないところを旅するのって、まあ、日本に英語使って旅しに来てると、そこまで大差ないんですかね。感覚的には。話せる人はの割合は高いかもしれないですけど。
うーん。 ううう。まあ、そうですね。うん。 うーん。 うんうん。 うん、ま、でも、や、多い、ずね。で、あの、単語自体がまあ、同じ単語っていうのも結構あったりするので。
ああ。 まあ、確かに。
ドイツ語圏とかだと、基本的にだいうん。あとは、あの、大体喋れますね。あの。
うんうん。 あ、そか、ドイツに住まわれてたんで、じゃあ、英語と別でドイツ語も
ドイツ語あんまり喋れないんですよ、実は。なので、うん、まあ、言ってることは何となく分かるけどっていうレベルで。うん。
ああ、そうなんですね。うん。 ああ。ひ駅がかっこいいですけどね。でもそっか、ドイツを中心にす結構なんか全方向に行きやすいんですかね。なんかどこも同じぐらいの距離にみたいな。<laughs>
うーん。 ま、一応行きやすいすけどね。あの、右も左も、まあ、上の方以外全部行けるので。うん。
そうですよね。うん、うん。ああ、いいですね。い憧れます。ヨーロッパに拠点を置いて、ちょっとあちこち旅行するっていう。一生の中でやってみたいですね。まだちょっとす住めたことがないので、ヨーロッパには。うん。あそ
とう。 うんうん。 うん、ふんふん。 うんうんうんうん、う。 まあ、日本人だと結構あの、ビザは出やすいよ、ドイツは。なので
あ、そうなんですね。就労ビザにすせよ。
はい。 就労にしろ何にせよ、ま
ふーん。
なんなんなるとあるというか、まあ。
なるほど。なんか旅行目当てでドイツにのね、あの、住むのもなんか、面白い話ですけど、ちょっとあの、プチ情報として頭に入れておきます。<laughs> え、なるほいいですね。え、じゃ、ヨーロッパだけに限らずで、こう今まで、こう、か各地旅行された中で、なんか、ま、いい意味でも悪い意味でも、どっちでもいいんですけど、結構記憶に残ってる場所とかあります？
うん。 はいはい。 はい。うーん。 あ。 うん。 はい。 ああ、記憶に残ってる。あの、中国とか結構やっぱり、あの、何回か行ってるんで。あの、しかもあの、昔、なんか90年代、2000年代、あの、ね、2010年代とつづぜろ大体全部のぜん代で、あの、いっかいは行ってるので。10年おきぐらいに1回は行ってるので。
ああ。 はい。 あ、すごい。じゅうねんおきにみたいな。<laughs> 国の変化をずっと見てるみたいな感じですね、そうなると。すごい。<laughs>
う、そんな感じですね、ほんとに。
え、じゃあ、結構こう変わってますよね。じゅうねんおきに中国行ったら、どのあたりに行かれてるかにもね、よるかも分からないですけど。
そう。 変わってますね。 うーん。
へえ。え、じゃあ、最近もこの数年以内に行かれた感じですか？
はい。 そうですね。あの、トランジットの時にちょっと降りてみたいな感じで。うんうん。う。
うーん、うんうん。 いや、中国近いのに、隣国なのに、まだ一度も行けてなく去年一回、あの、友達が行くっていうタイミングに急に誘われて、あの、すごい限れた日程だったんですけど、い行こうと一回企てたものの、あの当時、たぶん今年のいつかに、多分また日本人、あの、ビザなしで、あの、行ける日程、なんかあの、基準がまた緩くなったというか、なんかひ日にちが
うん。 うわ。 うん。 ほう。 ほう。 うん。 あ。 ええ、そそうですね。なんかあの、もうななってると思います、確か。
そう。 じゅうごにちとか、なんかそんな感じですよね、にしゅうかんとかね。その当時がそれになる前で、で、なんかあの、ちょっと、いややこしくって私があ、行きは行きはこれ、この行き方だったらあれだけどとか、なんか友達の旅程とうまく合わせられなくて。友達が、あの、みんな中国人だったので、日本に住んでる。みんなは好きなほえね、全然行けるんですけど、私だけちょっと、合わせられないから、今回は見送るってなったことがあったんで。そう、あ、でもちょっと絶対にまた行きたいなというふうに思ってます。
そうですね、はい。 うう。うんうん。 うん、ふんふん。 うん。 ほう。 ああ、そっかそっかそっか。残念。 うーん、うん。 うんうんうんうんうん。
中国は自然もね、豊かそうですしね。
そうですよね。なんか、そもう一回そういうとこも行ってみたいなと思って、あの、なんか山ののんとか。
う、うん。もうなんか、ね、あまりにちょっと情報がまだ足りてないので、自分の中で。いっぱいこう勉強してから行きたいと思ってるんですけど。なんかすすすごい壮大な景色が待ってそうですよね、中国の奥の方。<laughs>
うーん。 うんうんうんうんうん。 そうですよね。ほんとにそう。
そうそういうのをね、見に行くためにもちゃんと、あの、なんか数日とかじゃなくて、期間を取っていきたいと思ってます。あの、ビザなしで許す限り。<laughs>
ああ。 うう、ふん。 うん。 なるほど。うん、いいと思います。うん。
いや、え、なんかすごいたくさんの、いろんな場所に行かれてるお話聞けて面白かったです。ありがとうございました。旅行のお話。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
はい。
失礼しま